Non, non, c'est toujours, heu, c'est toujours embêtant de, bah, de voir ces toutes ces petites choses-là qui peuvent exister, heu, hem, après peut-être que voilà, c'est c'est peut-être un processus, heu, heu, puisqu'ils sont, voilà, ils sont en en en bas âge, en fait, heu, de se dire: «Bon, il y a peut-être des préférences». Heu, hem, tu penses pas que ça, c c'est un peu provisoire, on va dire? Heu, heu, comme tu l'as dit, bon, voilà, heu, heu, ta petite fille te préférait plus, heu, heu, ta compagne et maintenant un peu plus toi, heu, je pense que, bah, justement pour ton fils, vu qu'il préfère un peu plus sa maman, heu, il va peut-être, heu, heu, au fil des années, heu, avoir une autre préférence? Tu penses que c'est pas, heu, quelque chose heu, cause quelque chose, qui est provisoire, heu, pour le moment?
Alors, provisoire, si cer certainement et ça changera peut-être, c'est ça, après voilà, j'ai pas la le le recul nécessaire, côté garçon, parce que ça aussi, hein, ça rentre en compte, hein, le heu, quand ils sont tout petits comme ça, les caractères, heu, garçon-fille, ça peut être très variable. Hem, mais au-delà de ça, c'est pas c'est pas tant le problème, parce que, du coup, ça serait une pensée égoïste de vouloir que les 2 me préfèrent, tu vois? Mais, heu, j'aimerais bien que parce que c'est pareil pour ma femme: ça l'affecte maintenant, quand ma fille est est plus sur moi que, heu, elle va, elle va prendre ma défense, qu'elle va attaquer ma ma femme, heu, pour essayer bon, du coup, on on laisse pas passer bien sûr, mais, heu, mais voilà c'est pas c'est pas forcément agréable d'avoir un enfant qui qui, du coup, d'un je d'un côté, tu as tu as un sentiment de rejet et idéalement, oui, j'aimerais que que ça change, mais pas pas un changement de préférence, plutôt un équilibre sur les sur le le l'entente, heu, l'entente familiale, ça serait plutôt ça, qui me plairait et que j'aimerais beaucoup, ouais, finalement.
Oui. Oui.